Mas até hoje eu não sei dirigir de carro de marcha. <laughs> Me recusei, <laughs> me recu
Não, sério? Se dê metas, eu quero que você aprenda a dirigir o carro com marchas.
Ai, não sei se eu consigo viu, preciso de um professor bom.
É. isso sim. Mas já que você já tem, né, o a carteira de motorista, eu acho que é um pouco mais fácil de você escolher com quem fazer, porque você não vai ter que pagar um carinha aleatório aleatório para você fazer esse curso, para entender, que não sei o quê, você já pode pegar uma pessoa que você sabe que não te estressa, que sabe falar com você como se você tivesse 5 anos, né.
5 anos. Exato, às vezes é necessário, viu.
E aí te facilita. É.
Às vezes é necessário.
Isso super facilita a vida. <chuckles>
E também durante a pandemia eu aprendi a montar o cubo mágico
Nossa.
eu aprendi, nossa, aprendi tanta coisa na internet, eu aprendi a falar francês. Eu aprendi sim.
Quanto tempo? Nossa, menina estudiosa, hein.
Sim, eu eu fiz eu fiz eu fiz o Duolingo em dois mil e dois mil e dezesseis. Eu terminei o Duolingo de francês em 2016, cheguei lá no fim, fim de curso.
Aham. Uau.
Depois eu estudei um pouquinho mais, online. Eh
Nossa. E você consegue falar falar o francês super fluente ou um francês
Não, o meu franc tem muita coisa que eu aprendo por hobby, sabe. Eu não aprendo, tipo, como profissão, meu francês é um B2, vai.
Uhum. Passatempo.

Vou usar essa técnica. <laughs>
É, é. Ele ele ele fala assim: "Me explica o que que é" <coughs> como é que é surplus, alguma coisa assim, faturamento, alguma coisa assim. Aí o cara explica como se ele tive falou assim: "Tá, me explica como se eu tivesse 5 anos", ele fala assim: "Eh, você montou um estande de limonada e você vendeu $10 de limona de você ven você custou $10 pra você produzir as limonadas".
Sim. Aham. Sim. Aham.
E você vendeu as 10, só que aí o na na sua próxima venda você vai você não vai pedir 10 para os seus pais
Uhum.
você vai pedir 20, só que eles não sabem disso, só que aí você vai vender 40, alguma coisa assim, eu não lembro como que era, mas ele explicou de uma forma muito bobinha.
Sim. Tipo, ele estava explicando como faturar em cima, né, e manter a verba no bolso.
É, é. Tipo assim, ah, eles te deram $10, mas você só co a produção só custou 9 então aí sobrou $1, esse $1 fica pra você.
<laughs> Sim. Aham, foi seu trabalho, mão de obra.
De bônus vamos por assim. É.
Olha só.
E esse professor de da minha autoescola, eu cheguei eu falei assim: "Ai, eu não quero mais ter aula com esse professor, ele não sabe me explicar".
Uhum.
Pedi pra trocar. Ele era muito agressivo, ele ficava bravo.
Sim. Ah, que sorte. Que sorte que você tinha essa opção.
Ele bufava quando eu deixava o carro morrer.
Aff.
Ele ficava muito irritado e isso me isso
E não tem nada pior, né, do que você tá aprendendo
isso me deixava ansiosa.
É.
E aí eu falei: "Não, eu quero mudar de professor, esse professor é péssimo".
E o pior é que você tá estressado, ele te estressa ainda mais e você tá pagando por isso.
Claro.

Hum.
I isso realmente é péssimo porque a criança já cresce com aquele sentimento de que, eu não sou suficiente, eu não basto, eu não consigo, e isso destrói por dentro.
Sim, sim. Eu cresci nesse módulo.
Uhum.
Então qual qual foi o meu refúgio para aprender? Aprender sozinha.
Olha! E aí entrou a internet, né.
Com a internet. Com a internet, por quê? Na internet, é um campo assim imenso de informação, se você souber buscar.
Uhum.
Gratuita, informação gratuita, tem uma plataforma ali chamada YouTube.
É, isso é. Aham.
Que quando na minha época ali quando eu descobri o YouTube em 2004, ainda não tinha anúncio. Né.
Era uma maravilha, né.
Nossa, saudades dessa época viu.
<laughs> Hoje em dia você assiste mais anúncios do que o vídeo.
Mais anúncio do que vídeo, mais anúncio do que vídeo. Então, vou falar uma coisinha bem boba que eu aprendi a prim acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer sozinha, eu estava ali com os meus 15 anos, e eu estava em uma época que eu queria aprender a fazer cabelo. Aquela época do Tumbler, né, que era uma rede social de fotografia, hã, as tranças estavam muito ficando muito populares entre as mulheres, as tranças, trança embutida, trança de sereia, trança de não sei o quê, trança viking.
É. Uhum. Sim. O que é Tumbler? Olha! Uhum. Sim. Olha!
E aí eu pensava: "Pô eu quero fa eu quero aprender a fazer essas tranças no meu cabelo para eu ir bonita para escola".